ええ。<laughs>
でも、めちゃくちゃいろんなところを、あの、見て、まあ、結局行ける範囲の中だったら、割とどこでも行くタイプなんで。もうスクロールして、なんか、いろんなものが、こう、集まってるようなエリアを、<chuckles> ピーってこうスクズームアップして、あ、なんか、こんな高評価なスポットあるとか、高評価なお店があるとか、<chuckles> そこから、SNS とか、なんか、ネットとかで調べて、あ、こういうのが、なんか、いいんだとか。
はい。 あ、はい。 へえ。 <laughs> ええ。 ああ、すごい時間かかりますね、作業的に。
調べて、え、じゃあ、ちょっと <chuckles> じゃあ、ちょっと、ここ行こうみたいな感じになりますね。
<laughs> すごい。 いや、マメですね、なんか素晴らしい。
うん。 そう、なんか、地図アプリですっごい探すんですよ。
あ、じゃ、あれですか、あの Google アースみたいなので、地上から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
ええ、すごい。
そう。<laughs>
<laughs> いや、なんか お友達お幸せですね、そんな方が。
<laughs> もう、なんか、とにかく、今週末の近所のイベントとか。<laughs> ええ、そうですかね。
そそこまでしてくれくださる方なんていませんよ、そんなに。<chuckles> はい。
いや、そうなんすけど、でも、なんか、多分、い独特なんだろうなとは思います。
いやいやいやいや、でも、素晴らしいです。あの、羨ましいです、お友達が。私もそうのが、新規開拓がなかなか出来ないタイプなので、何か私もちょっと今、お聞きして、ああちょっとやってみようかなと思いました。Google アース、はい。
え、あ、いや。<chuckles> いや、面白いですよ。面白いですよ。なんか、行ったことない所に割と行けるので。
あ、そうですよね。なんか、ええ、いや、なんか、面白い方法を教えていただきました。
うん。 あ、良かったです、お役に立てて。<chuckles>
<chuckles> はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。

なんだかんだ、そんなしょっちゅうは会えないですね。
うん、いや、ほんとにほんとに。なんか、こう、うん、気軽にこう「え、じゃ来週末会おうよ」ができない。来週末なのに。<chuckles> いっしゅうかんあるのにそれができないっていう。
つかうんです。 そうなんです。 そうなんです。だ結構前々から決めておかないと、なかなか、行けないっていう感じで。だ、まあ、でも、かと思えば、ぽろっと予定が空いて、なんかその時、ね、あの、ばいま、そう誘った友達もぽろっとあ、予定が空けば、いきなり決めることもありますけど。ままあ、あんまりないですね。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
うんうんうん。 うんうん。 いや、そうですよね、っていうのと。なんかそのぽろっと予定が空いた時に、声をかけていい相手をなんか、人生でずっと捕まえ続けるのも、なんか大事だなって最近すごい思いました。
うーん。 ああ、確かに。そうですね。
なんかやっぱ気を使い始めちゃう。なんかきっとこうだろうなとか、なんか、かぞ家族で予定あるだろうなみたいな。
うんうんうん。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
なんか気を使う場面も増えてきたんで。
ええええ。
うん、なんか、そう「あ、ね、ちょっと急に明日の夜空いたんだけどさ」みたいな。
ああ、はい。
こう言えるような相手が、おふ、もう、<giggles> と仲良くしてもらい続けれるように、ならないとって思い始めました。
ああ、そうです。確かにね。いや、私もそうやって気軽に声かけられる友達は、すごく少ないです。いいてはいますけど。
うん。いや、本当、片手に、お余裕で入るぐらいになりましたね。
うーん。 そうなんすよ。もともとちょっともう、歳を重ねてきて、友達そのものをぎ相当吟味ししちゃった部分もあるので。
うん。 ううん。 いや、そうですよね。
なんか結構絞っちゃってて。その中で、かつ気軽に、直前に声かけられるってなったら、ますますこう。範囲が狭まってしまうっていうか。
うんうん。 そうですよね。そう、なんかそうすると、なんかこう出かけ先とかうん。
うん、でもまあまあ、その確保が大事っておっしゃってるのうんうん、分かります。

ああ、ええ、すごい、海に4時間かけて
そう、にじかんかけて遊園地行ったり <laughs>
<laughs> 結構時間かけてらっしゃいます、その移動に。
そう、なんか、結局、なんか身近なところは割と、なんか1日の休みとかあったら、すぐぱっと行っちゃうので。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
そう、なんかちょっと距離あるところは、なんかせっかく行くんだったら、誰か一緒に行こうよって思って
ああ、そうですね。確かにそうですよね。
そう。 なんか声かけちゃいますね。
ええ。やあ
なんか結局ね、その距離あるところって、一緒に行こうよってなっても、あっちが、いやちょっと運転、ちょっときついとかなったら一緒に行けないじゃないですか。そう、だから、なんか、だから、そそもそも、あ、誘われることがないような距離感なんで。もうこっちから声かけて、もうあの連れてくから一緒に行こうよって、最初っから言いますね。
うん。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 あ、はあ、じゃあ、お友達とかも、お家族だけじゃなくって、ええ。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
でもなんか、ガソリン代とか気になりませんか？そういう長距離になると、お友達の場合。ま、ごご家族だったら気にしないでいいと思いますけど、おお友達と長距離ドライブ行く場合って、途中で運転変わるかとか、あとガソリン代どうするかとか
うーん。 うーん。 やあ、それが気になんないんですよね。ま、誘ったし。そもそも1人で行ってもかかるもんだし、ガソリン代なんて、おんなじ金額が。でひとりで行っても一緒に行っても同じ金額じゃないですか。
ええええええええ。ああああああ、まあ、そうなんですけどね。 ええええええ、まあまあ、そうなんですけどね。
そ、駐車場代も、まあ、結構そういうところは無料のところが多いけど、まあでも別に駐車場代だって、もうかかるとしても自分が行ったってどうせかかるもんだから
うんうん。 おお。
結局なんか自分が払ってたであろうお金なんで。なんなんにも、うん。
あ、なるほど。じゃあ、あまりそういう細かい部分をあまり気にされないんですね。
いや、全くですね。
わあ、すごい。<giggles> ええ、じゃあ、まあ、でもそそれだったら、なんかそういうところで、なんか揉めることってまあまあ、<chuckles> あるみたいなので、うーん。
<chuckles> うんうんうん。ね、なんかよく見聞きしますよね。
うーん、なんかガソリン代も払わないなんて非常識みたいな話
そうそうそう。いや結構、ま、なん誘われて自分が車出すんだったらそう思うかもしれない。けどね、なんか私の場合は自分からいつも声かけるから気にしないのかもしれないですね。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
ああ、なるほど。へえ、まあまあ、それそれはそれでじゃあね、あの、いいなって思いますけど、うーん、ええ、でもなんか
うーん。 うんうん。 なんか大人になって、友達と予定合わせるのって結構、なんか難しくないですか？
うんうん。 あ、そうなんですよ。
そんなことないです？うん、ああ、ありそうですよね。